Hello, magandang tanghali, kamusta ka naman?
Uy, mm, gandang tanghali, okey, okey naman ako ikaw ba, kumusta ka
Ah, mabuti naman, 'no pero, ah, gusto ko lang sanang itanong, 'no, tungkol sa teknolohiya. Mm, paano mo ginagamit ang teknolohiya sa araw-araw na buhay mo?
Mm, mhm, sige. Ah, siguro paano, 'no, kung ano, mas maigi una muna diyan yung para sa trabaho ayan, yan yung ginagamit ko yung aking, um, laptop, browser ko ba, wala naman akong, ah, pagdating sa ano ba specific na trabaho pero, 'yan, ano kailangan ko nung browser ko, um, andiyan yung Grammarly kung familiar ka. <sniffs> Kasi nagsusulat ako eh, oo. Ah, minsan ChatGPT, 'pag kailangan ko ng ano ba, outline ayan inspiration. Um, pero well lahat sila web-based lang, so, wala naman na pa akong ini-install, ikaw ba ano naman yung sa 'yo? Mm.
Oo. Oo. Oo, oo. Ayan, tama. Ah, oo, oo nga. Oo. Ah, halos parehas lang din tayo ng mga ginagamit 'no, ah, kadalasan para talaga sa trabaho yung mga panibagong apps na ginagamit, kagaya nga 'yan ng mga Slack yung mga ano, para makap makausap mo yung mga katrabaho mo ng maayos 'di ba para para maganda yung koordinasyon ng niyo ng trabaho 'di ba, yung mga kailangan niyong gawin, 'yan nakakatulong siya. Tapos 'di ba madami din namang mga apps na para makapag-usap sa ibang tao sa mga kaibigan mo, 'yan yung mga messaging apps, 'yan yung mga madalas kong gamitin sa araw-araw. 'Tapos yung isa pa ay, um yung mga food delivery apps, 'yan yung mga nag-de-deliver ng pagkain 'yan, oo.
Hmm, talaga ba? Oo. Mm. Yes. Oo, oh. Mhm, pamilyar ako d'yan, mm. Ye mm. Nang mm. Totoo, mm. Mhm. Ge. Ay, <chuckles> oo, sa mga medyo walang oras magluto ,'di ba?
Ah, oh, tama hindi naman sa araw-araw pero siguro ano, mga 4 na beses sa 1 linggo 'yan, gustong-gusto ko nga nagpapa nagpapadala ng pagkain dito sa bahay kasi tinatamad din akong magluto minsan.
Mhm. <chuckles> Ayan. Sana dito rin, <laughs> hindi, ah, oo, ay
<chuckles> Ano naman ang ano naman ang palagay mo sa mga dami ng apps na lumalabas buwan-buwan?
Oo 'no, mga bago-bago, yung iba diyan kakad na yung iba diyan siguro matagal na rin pero ma nadidiskubre mo lang, mo ran mo lin mo rin lang, ayan. Um, <tsk> ano ba? Sa akin okey sila eh, lalo na kung 'yong mga may parang sa akin 'yong may praktikal na gamit. Um, 'yong hindi 'to bago 'no, pero siguro hindi siya karaniwang ginagamit. Sa phone ko 'yong ano, um, Time Buddy. Yun 'yong pang ano siya yung pang, um, tawag dito <giggles> yung pang-convert ng time sa time zones ganyan. Kasi may mga oo, may mga sinusundan akong mga programa, siguro nga ano ngayon hindi na kailangan siya masyado kasi kunyari, meron akong event na hinihintay online tapos sa YouTube siya, sa YouTube. Ngayon kasi siguro like mga 5 years ago, or mga 'yan ganyan, hindi siya kailangan mong ta tandaan, kunyari sa PST yung gamit, PST 'di ba, so iko-convert mo. Ngayon sa YouTube talagang i ini ina-adjust na nila sa time zone ng kunyari sa Pilipinas. So may siguro hindi na gano'n kaano, pero yung ano, ah, ayan so sa laptop naman yung mga, ah, reminders, ah, at ito sa hindi siya app lang meron siyang talagang device si ano, hindi ko sasabihin yung name niya ano si-spell ko na si A-L-E-X-A. <chuckles> Kasi ano, um lagi ko siyang gamit at nakakatulong siya 'pag may mga tanong lang ako, ano na bang weather ganyan, nagpipi-play din siya ng music Spotify ayan, isa pa. Ikaw ba 'yan sa mga recreational ano naman yung sa iyo mga mm.
Oo. Ah, ayan, oo tama. Mm. Ayan, oo. Hmm. Oh, ano yun, ano yun? Hmm Ah, oo. Ayan. Oo. Oo, oo. Oo tama, tama 'yan. Oo. Ayan, oo. Ayan. <chuckles> Oo. Oo. Tama. Tama. Oo. Ayan din yung mga, si yung Spotify 'pag sa pakikinig ng musika, 'tsaka pakikinig ng podcast, 'yan magandang ano diya magandang ano gamitin na app 'yang Spotify. Tapos siyempre sa panonood ng video, nandiyan yung Netflix tsaka YouTube 'no, madalas nating gamitin, oo. 'Yan sad so, dati may mga madami din akong sinubukan na mga subscription na nga 'yan nga, kaya lang hindi ko na ano, hindi ko na, parang nag hindi ko na nagustuhan yung iba. Oo, kasi hindi ko naman nagagamit talaga, so para bang hindi mo nasusulit yung binabayaran mo, kaya kinancel ko na yung kinancel ko na yung iba kaya ganyan, oo. Hindi na kasi siya na talaga nagagamit sa araw-araw. Sa mga pinaka, ah, mahalaga talaga yung mga nakakapagpaganda ng productivity na tinatawag nila ano, kasi yung nakakapagpabilis ba ng trabaho o nakakapagpadali ng mga kailangan mong gawin, kagaya ng sinasabi mo 'yan yung mga siguro mga scheduling apps, o kaya reminder apps para ano matandaan mo 'no hindi para meron kang alert na, "Uy may kailangan mo na palang ipasa, o kaya may kailangan ka ng tapusin." Ayan, maganda siyang ano. Pero paano ka nag-de-decide kung anong app ang gusto mong subukan? Ano ba 'yan may nagrerekomenda ba sayo o talagang naghahanap ka?
Mm, mm, 'yan, ah, talaga? Mm. Ayan oo nga, tama, tama. Mm, tulad ng? Mm, ang dami 'no. Mm, sabagay. Yes, oo. Mm, mm. 'Yan, oh tama. Mm. Totoo. <chuckles> 'Di ba? Mhm, tot Hmm. Well, pagdating sa games alam mo kasi hindi hindi man ako mahilig sa kunya sa sa phone 'di ba? Hindi ako ganon ka-ano sa mga, ah, gi pagdating sa gaming hindi ako sa phone naglalaro. Pero minsan minsan 'no na-eexcite akon kunyari ano kayong bagong puzzle game, kasi mahilig ako sa puzzle game. So, kung ano yung mag-ba-browse lang ako 'tas kunyari may mga 4 stars ayan, so, um sagot ko sa tanong na yan anon yung reviews nakakaano sa 'kin 'pag nag-ba-browse ako, so sa mag-ba-browse ako tapos 'pag nakita ko, "Ay medyo maganda 'tong game na yata 'to." Word game ba yan, or kung anong mind game, whatever. So gano'n at, ah, nandiyan din siguro yung recommendation, kunyari kung hin siguro apps na rin matatawag sa video games ano, sa console kunyari. Ano sila, um 'pag nag-ti-check ako, kunyari merong bi meron ngang PC game or Steam game or console game yung Fall of Avalon ba yun? Parang ang ganda daw, um, parang ob kung alam mo yung Oblivion or yung Skyrim ng Elder Scrolls, parang mas maganda pa daw siya dun, as in yung pagdating sa roaming, sa discovery, oo, sabi ang daming nagsabi. So parang yun ang gusto kong subukang bilhin sa susunod so oh hintayin ko lang. Ikaw ba ano naman paano ka naman nag-de-decide, ano yung mga factors na tinitingnan, mm?
Ah, oo. Ah, ayan. Ah, oo, maganda nga. Hmm. Ah, oo. Ah, tama. Tama. Oo. Oo, tama, tama. Ah, oo. Oo, nabalitaan ko. Ah, talaga ah, oo. Hmm. Oo. Ah, ayan. So, madalas din akong, ah, siyempre nagtitingin tingin sa, ah, mga app App Store ganyan titing isa mga tinitingnan ko kung, ah, yun nga kagaya ng binanggit mo yung reviews 'no, mad medyo importante yun kasi talaga namang, ah, nag-re-reflect. 'Tsaka yung dami din ng gumagamit minsan may mga app na madami talagang downloads kaya parang tingin mo ay, ah, mukhang hindi naman siya hindi naman masisira yung device mo 'pag, ah, ginamit mo siya 'no. 'Tas 'di ba meron ding verification yung mga app store, meron silang nung mga parang check na oo ayan verified namin 'to na galing sa trusted napagkakatiwalaan na developer kaya 'yan magandang mag-download o gumamit ng mga app na galing sa mga ganong klase ng ano, ng stores, oo. Tapos siyempre ang isa sa mga nakikita ko din paraan para matignan mo talaga sa manood ka ng mga ano, ng mga review sa YouTube 'no, yung may mga marami namang ano, marami namang nag-a-upload ng mga ganong klase ng video, oo, tama.
Mm, mm. Yes, oo. Mm. Oo, oo, oo. <chuckles> Oo nga naman. Yes, ayun tama. Safe, oo. Mm, mm. Totoo, yes. Mm, ano yun? Ay oo, mm. Marami na rin talagang kahit mga Pinoy ano, may ang dami na rin talagang Pinoy 'no, madali lang panoorin ganyan. Pero matanong ko lang 'no, so dahil nagbabasa tayo pati parehas ng reviews, para makita natin kung okey ba o hindi yung isang app, tumitingin ka ba dun sa mga negative, like mga 1 star, 2 stars, 3 stars? Mm.
Mm. Oo. Oo. Ah, ayan, oo sa minsan ano tinitignan ko din yun siyempre, kaya lang parang ang ginagawa yata nila, ah, binabaon nila yung mga ganong klase ng review eh, hindi mo siya makikita kaagad sa sa itaas 'di ba parang ma hahanapin mo pa talaga yung mga negative negatibo, oo negatibo na komento. Kaya ganyan kailangan mo pang hanapin, maganda din naman kasing makita mo yung, ah, mabasa mo yung ano, yung mga negatibo kasi hindi naman talaga lahat ng, ah, app eh, perpekto, may mga negatibo talaga 'yan. Kaya maganda din mabasa kaya lang mag-ingat ka lang din kasi yung iba naman parang hindi naman tapat sa pagbibigay ng, ah, ng review 'no, hindi
Mm. Oo kahit Totoo 'yan, mm, mm. I-fi-filter mo ano, mm. Hmm, totoo 'yan. Tama. 'Yan, totoo naman. Mhm. <chuckles> Oo, 'di ba may mga nagbibigay ng puro 1 tapos wala namang description, ano ba 'yong bakit ba 1? <laughs> Imposible namang may 1 yata kapag functional, tapos oh oo 'di ba. So ikaw sa palagay mo, since ayan, ah, sa ba sa buhay natin na napapalibutan ng technology, apps, mas makakatulong ba sa 'yo ang mga apps, o sa tingin mo mas istorbo sila sa dami nila at ano? Mm.
Oo. Tama. Oo, hmm. Tama 'yon, mm. Oo. Ah. Oo nga parang pansin ko na padami ng padami 'yong mga apps 'no. Buti nalang 'yong mga storage space natin 'no, medyo lumalaki na din kaya oo kaya. <laughs> Tama, tama 'yon. Pero pagdating sa dami ng mga bagong apps, saakin ayos lang naman hindi naman ako masyadong ano hindi naman ako masyadong naiistorbo, dahil sa dami ng mga apps. Kasi ano eh, hindi ko din naman ano hindi ko din naman talagang pinapansin, wala din namang alert na, oh, may bagong may bagong app, hindi naman gano'n 'yong ano eh, sistema 'di ba. Parang maghahanap
<chuckles> Oo. Lumalaki rin naman. Sweldo nalang ang hindi lumalaki, sweldo. <laughs> Mm, mm. Oo, okey. Good. Hmm. Oo, or unless mag subscribe ka, may mga gano'ng apps 'no nagsusubscribe ka pag
Oo, may mga gano'n. Ang nakakainis ay 'yong mga ano, minsan 'yong mga update, 'yon na ako naiinis kasi 'yon talaga 'di ba. Kung ano 'yung mga ginagamit mong app, 'tas biglang maglalabas ng maglalabas ng update. Minsan nakakaistorbo siya sa ano sa mga kunwari may ginagawa ka ayan, ikaw ba? Na hindi ka naman na nababahala ka ba, kasi ang dami-daming pagpipilian. Parang maganda nga 'di ba, may marami kang pagpipilian.
Ay, oo. Bagay. Mga patch 'no, mm. Ah, oh. <laughs> Hmm totoo naman 'yan. Alam mo, 'yan nabanggit mo kanina 'yong Netflix ano, so, gumagamit kami n'yan. Um, <tsk> kapag ano hindi yan, meron naman 'yong kap nakikiga gamit lang kami sa same household, eh, so pwedeng iba up to 4 users, ganon. Pero 'yong pagdating sa ano, mas nakakatul si sige, these days pagdating sa mga 'yan sa mga nilalaro kong video games, siguro medyo mas nakakaistorbo kasi, pa'no ba, eh hindi naman siya istorbo sa trabaho. Pero siguro hindi istorbo ang hindi hindi siguro istorbo ang ipapangalan ko diyan o itatawag ko, kundi nakakaano ba, 'yong sa pagdating sa pag 'yong tulog ko 'yan nagpupuyat ako. So, siguro istorbo na rin kasi kapag kinabukasan trabaho, inaantok ako kasi kulang ako sa tulog at ang dahilan 'di ba, ang dahilan. Pero ayan um, sinisi sinisikap ko naman na i-regulate 'yong i-maintain, i-manage pala ang aking paggamit ng mga technology, kasi totoo naman, lalo na ako, work from home ako, na dito lang ako sa aking kuwartong opisina, nandito ang TV ko, nandito ang console ko, <chuckles> <sniffs> ang de 'di ba, 'di ba so <sniffs>
Hmm, oo. Oo. Oo nga, oo. Ayan. Ah. Eh. <laughs> Oo. <chuckles> Oo. Tama, tama, tama, hmm, oo nga. Oo. Oo nga. Tama. <chuckles> Ayan, <chuckles> 'buti nakakapagtrabaho ka pa, kasi ang dami mong potensyal na ano pwedeng gawin parang libangan. <laughs>
Oh, oo nga naman, tama 'yan magandang paano 'yan, pero in fairness sa'kin, so so medyo may meron naman akong ano pagdating sa ah, ta trabaho ko kasi sine-set ko sa schedule between 8 and 4 um, 8AM and 4PM so 'yan, ine-exclusive ko talaga siya, as much as possible, lalo na kung hindi naman ako kunyari full-time ako eh, 'di talagang tutok lang ako. Hindi iniiwasan kong buksan 'yong TV or ano. Ah, 'yon ah, so ikaw, gano'n nga eh, eh paano nakakatulong ang teknolohiya sayo sa mga 'yan, simpleng gawain gaya ng trabaho? Mm.
Oo. Ayan. Tama. Oo, oo. Ah, ayan, oo nga eh. Sa trabaho talaga napakalaking tulong kasi nga ngayon, 'di ba, meron na nga tayong op ah, option na magtrabaho mula sa bahay, napakalaking tulong sa atin no'n. Hindi mo na kailangang mamasahe, yan. Napakalaking ano hindi sayang 'yong oras mo. So, sa gano'n palang ah, nakakatulong na siya 'di ba, tapos 'yon nga, may mga may mga apps tayo na pwedeng gamitin para maka makapagpagam makapagpadali ng trabaho natin 'no. Kahit 'yong mga simple lang, kagaya no'ng ano pagsusulat 'di ba, pwede mo ng ah, ngayon pwede mo ng mag-dictate. May mga, boses o voice to text, oo 'yong mga ganyan, oo 'di ba, pwede mo ng i-ano yan, hindi mo na kailangan ah, magtype ng mabilis, 'di ba. Pwede mo ng ano ngayon pwede mo nang gamitin 'yong mga ganyang klase na app, 'tas 'di ba, pag mag do pag mag-do-drawing ka, ayan may mga mga software na pwedeng gamitin para makapag-design ng mas madali, kaysa 'yong i-do-drawing mo siya ng kamay 'di ba. Kaya, 'yon 'yong mga simpleng halimbawa, ikaw ba may mga ginagamit ka ba sa araw-araw?
Hmm, mm. Totoo, yes. Mm. Totoo, opo. Mm. Tama. Ah, te ah, text to speech, mm, yes. Mm. Sabagay oo, totoo 'yan. Ididikta mo nalang. Oo. Kaya nga. Oo. Um, ito so ayan um, definitely laptop at so ah, hanay naman siya, hanay siya sa technology 'no so, itong laptop na meron ako dito, bin niregalo lang sakin ito ng former boss ko at ah, magan ano naman siya actually, first time ko magkaroon nito eh, Mac 'to eh, kasi mahal naman ng Mac 'di ba, hindi naman ako hindi ako bibili nito at all pag ako'y, pera ko lang <chuckles> <sniffs> pero 'yan binigyan ako so, natutunan ko 'yong mga kanyang pagkakaiba sa Windows at nandyan 'yong kanyang mga easy to ano na kunyari, kung ano na 'yung stock market madaling hanapin, um, isang swipe lang kunyari. Pero 'yong isang ano siguro kakaiba o kakatuwang gamit ko sa technology pagdating sa ano ka ba pagiging effective ko sa work. 'Yong reminder kay 'yon, kay Alex ah, <laughs> <sniffs> ano kasi minsan, kunyari may may schedule ako, minsan nawawala sa isip ko eh, pero sinasabi niya na parang, 30 minutes before ganyan, I'm reminding you blah, blah, blah, blah, blah, so do'n pa lang oo minsan kasi oo mins meron kasi akong Sabadong work ah, at ano lang naman siya sideline sa gabi, um, tea teaching 'yon sa isang estudyante ko. <sniffs> Minsan nakakalimutan ko so, isang oras ako nag set ng ano, kaya parang sabi ko ay, buti nalang ganyan kaya, nakakatulong siya sa gano'ng ano
Oo, oo. Tama, tama. Ayan. Oo. <laughs> Ayan. Oo, oo. Mhm. Ayan. Oo. Mm, oo. Ah. Ah, talaga ah, may gano'n pala talaga. Oo. Oo. Ayan. <laughs> Oo, na ang laking ang laking tulong nga talaga 'no pag ah, pag mga ganyang bagay. Hindi mo na kailangan ng tao na magsasabi sayo na, oh, papaalalahanan ka na may kailangan kang gawin, ayan na, may may ano kunyare 'di ba, lalo na pag ah, naka-connect siya sa sa phone mo o kaya sa sa relo mo minsan, may smartwatch 'di ba, ayan, may reminder ka na hindi ka na makakatakas. <laughs>
Mm. <chuckles> Mhm. Totoo 'yon. Yes. Oo, oo. Totoo, ay, exactly. Tama 'yon so, 'yan tul tulad niyan 'pag kunyari wala ako sa kuwarto kasi nandito lang 'yong device sa kuwarto pero dal dala ko 'yong cellphone ko kung saan, ma-re-remind ako na ah, meron pala akong sinet na reminder. Ayon, so, gano'n, um, mas gusto ko 'yong gamit nila kaysa 'yong sagabal. <laughs>
Tama. Oo. Ayan, oo. Tama oo, ma mukhang ang laki talaga ng ano, tulong sa atin ng teknolohiya ah, so, 'yan sa maraming salamat sa usapan natin.
Mhm, 'yan. Walang problema, salamat din sa oras mo, oo. Mm.
Ah, paalam.